Эм, <chuckles> опять возвращаюсь к своему стандартному классическому: "Всё зависит от ситуации". <laughs> Жутко реально, это и вправду настолько сильно персональная такая вещь, потому что есть разные люди, и они по-разному, а, воспринимают, да, вот это успокоение. Есть те люди, которым, бр реально нужно дать пространство. Прям даже настолько пространство, что сидеть от них в метре или в 2. Желательно как бы смотреть на них н Есть те люди, которые ты можешь, я не знаю, хоть смотреть вдаль, философствовать там своими словами и, условно говоря, так подкидывать идеи и слова, которые могут их успокаивать. Да, например, то, что: "Да если бы всё, э, там, например, было бы хорошо, у, например, у того человека, условно говоря, который тя обидел, может быть, э, он бы и как бы не покушался на тебя и на твоё спокойствие", да, условно говоря. Там, и можно вот об обсуждение начать, чтобы человек начал говорить, да, как бы, а не закрылся совсем.
Как ты себя ведешь вообще-то? Мгм. <laughs> Ну да. Да. Да-да. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, а некоторых, да, обнимать надо, некоторых нельзя.
Да, верно верно верно верно. У меня есть достаточно много друзей, которых вот нужно обнять, именно поддержать, послушать их. <chuckles> Послушаешь их, они потом успокаиваются. Такие: "Всё, спасибо, отстань от меня теперь". <chuckles>
Мгм. <chuckles> <chuckles> Слушай, походу, ты вот так рассказываешь, у меня сложилось такое впечатление, что у тя так много друзей и все любят поплакать. Ну и, честно, может, это неправильно как-то?
Ну, у меня многие это раньше такое часто было, как бы. Сейчас уже более или менее <clears throat> мы со всеми так хорошо, можно сказать, поработали. Многим, м, как бы порекомендовали уже А тут прям реально, ну, как бы Не знаю, люди вокруг сейчас, м, все в эмиграции, в большинстве своём случае. Все заново находят работы, все заново находят своё место, заново находят себе круг общения. У многих одиночество, у многих проблемы. Поэтому
М. Мгм. Мгм. Чем не повод поплакать, в принципе, да?
Ну да, реально, особенно от одиночества, и когда куча проблем, когда ничего не получается, когда у тебя там есть, э, реальные, да, например, очень серьезные страхи по поводу там, например, родных своих, которые остались дома, или самому из своего будущего. Это как бы Кто мы такие, чтобы их винить, что они такое чувствуют, да?
Но Мгм. Да. Мгм. Конечно конечно. С я не осуждаю ни в коем случае людей, которые плачут.
Ну да, это я просто так, к слову если что. <laughs> Это я всегда такое се говорю каждый раз, когда думаю, что что-то странное происходит и я его не понимаю, потом в конце всегда се как бы так добавляю, говорю: "Кто я вообще такой, чтобы судить, да, как бы у меня у самого жизнь, типа вечно непонятным рандомным ромбом".
<laughs> Да. Ага. Ну, д ну, опять. Судить- это да, а в а сталкивался ты вот с такими слезами, вот которые прям, ну, как манипуляция? Ну, я я просто сталкивалась, вот видно, что тобой манипулируют.
Эм. Да-да, я сталкивался со слезами манипуляции, да, я такие не терплю очень сильно. Вот я бы сказал бы немножечко более такое, да, как бы